海なんですね。
はい。みでいつもあの、私あの近畿、あの京都に住んでるんですけど。あの、いつも兵庫県の北の方にある竹の浜っていう、ええと海に行ってまして。
うんうん。 ああ。 はい。
とこがあのですけど、海が結構綺麗なところで。あの、と透明って言っちゃ透明なんすけど。
はいはい。 うん。
すごい、ま、あの、城崎温泉の近くって言ったらいいですかね？
あ、城崎温泉、あ、私も行ったことがあります。いいとこですね。はいはい。
あ、ほんとですか。はい。そうなんすよ、あのあたりですね。はい、よく行ってて、はい。ま毎年夏に行ってたんで、もう、その思い出が強いというか。
はみが はいはい。 あ、そうなんですね。ああ。私もでも家族とあのやはり、ちっちゃい頃にいろいろと旅行に行ったことが思い出深いですね。
よくきてます。はい。 うん。 ああ、やっぱそうですか、はい。
私は父が、あの、ドライブをするのが好きだったので、静岡県なんですけれども、そうですね、それこそ、えっと、伊勢伊勢の方に行ったりとか、長野の上の方に行ったりとか、とん、よ横浜東京まで行ったりとか、ほんとにいろんなところに行ってました。
うんうんうんうん。 おお、なかなか、はい。 へえ、あ、車で行かれてたんすね。
そうなんですよ。
ああ、なんか
あ、その、海は何で行かれてたんですか？じゃあ。
ん、ああ、車ですね。

うんうん。
思い出に浸ってますね。
ええ、なるほど。なんかそ子供の頃に怖かったものが、大人になってから、ね、そんなことないよなって思うことも、なんかきづ改めて気づいたりしますよね。
うん。 そうですね。はい。なんか本当に、うん、今となってはいい思い出というか、うん、なんかね、やっぱ昔を思い出させますね。なんか、もう本当30年ぐらい前の話になるかもしんないすけど、うん。
うん。 うん。 うーん、いや、本当そうですね。私もなんかその、あの子供の頃に楽しかったものっていうのは、大人になってもなんかこうやっぱいい印象があって、あの、やっぱり楽しかったなって思えたりするんですね。うん。なので、海もやっぱりよく私も行ってたので、親に連れてきてもらって。なので、で、今のお話聞くと、ああ、私もやっぱり好きだよなって思うし、なんか <chuckles> お話聞いてて、やっぱり子供の頃って、結構ね、あの、そういった、なんか、いろんなもの捕まえたりとかですね、こう遊んだりして、あんまり、ね、みんな同じなのかななんて思いながら、ちょっと聞いてたんですけれども、はい。
はい。 うん。 はいはいはいはいはい。 うん。 はい。 <laughs> はい。 うん。 そうですね。なんかやっぱり、なんかこう、ね、夏休みに無邪気で遊んでたっていうぐらいの、思い出かなとは思いますけど。
<chuckles> ね、やっぱりあれですね、今って本当にあの暑くなってしまったので、なんかあの、ね私も子供の頃、ね、ちょっと私あのお話しされてるからちょっと10歳くらい上だと思うんですけどあの、夏もっと涼しかったですよね。
はい。 いや、そうなんですよ。うん。 はい。 いや、本当そうですよ。もうなんか、ね、今35度とかが当たり前ですけど、昔さんじゅうにどとかなんか1度とかでね、結構暑い暑いって言ってたような気がするんですけど <chuckles> 本当に信じられないぐらい暑いですね、毎日。<laughs>
<laughs> ねえ。 ええ。 本当ですよね、だからちょっとね、子供の頃と、うう、比べて夏の、思いなんかちょっと変わっちゃいませんか？なんか
はい。 いや、もうめっちゃ変わってますよね。
うーん。
もなんか旅行ね、夏もね、人、ね、海海海がね、人少ないくなったりとかね、さらにしたりしてるんで。うーん、なんかこれからも暑くなるっていうのはちょっと嫌ですね、本当に、ね、年々、あー。
ねえ。 ね。うーん。 ねえ。 本当嫌ですよね。